जी, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आख़िरी बार आप कब थिएटर गए थे आख़िरी बार?
जी, आखिरी बार मैं अभी कुछ दिनों पहले गया था। अभी एक हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई कांतारा।
हुँ।
तो, अब इसका एक 1st पा मतलब अ, एक पार्ट आ चुका है। ये उसका प्रीक्वल है। मतलब उसके पहले की कहानी है वो बनाई गई है। और इस इस फिल्म में मैंने बहुत एन्जॉय किया मैंने मुझे मतलब बहुत मज़ा आया एक एक जी अगर मैं कहूँ कि ये सिनेमा अगर मैं, घर में देख लेता, तो मैं कहूँ कि उस वो सिनेमा की वो बेइज़्ज़ती हो जाती वो सिनेमा नष्ट हो जाता, तो जो हाँ, मैंने जाके और जो ओरिजिनल अ, जो उसकी भाषा है, मैंने उसी में जाकर जो है वो सिनेमा देखा, वो फिल्म देखी। अ, सबटाइटल था उसमें नीचे इंग्लिश में, लेकिन अब उसमें भी क्या हो जाता है अब देखिए मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो डब करते हैं।
छा जी, जी। छा जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, म जी, जी। हाँ, हाँ।
तो डब करने में क्या होता है ना भाव भाव को हानि पहुँचती है। भाव जो होता है, वो कहीं न कहीं क्षति पहुँचती है उसको, वो खत्म हो जाता है। मर मर जाता है वो असली क्योंकि अ, जो जब एक अभिनेता अभिनय कर रहा होता है, तो वो बहुत ही अपने पूरे हाव-भाव बहुत ही मेहनत की होती है उसने और जो जो डबिंग होती है वो सिर्फ डब करते हैं, वो एक आवाज़ से निकालने की कोशिश करते हैं जो कि वो थोड़ा-सा जो है कहीं से कहीं आपको जो है डिस्कनेक्ट करता है। जी।
बिल्कुल। थोड़ा दब जाता है। जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।

जी, जी, जी, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से आपने बताया कि मतलब ऐसे ज्ञान पता चलता है कि आपको फ़िल्म में रूचि मतलब देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, है ना। तो ह एक बड़ा ऐसा क्वेस्चन है, मेरे दिमाग में आया है ना, तो क्या आपको लगता है कि थिएटर डेट पर जाना एक अच्छा, आप बोल सकते हैं द त एक एक्सपीरियंस होगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। नहीं, न नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अ, मैं आपको इस इसका भी एक अ, अनुभव अ अ, साझा करूँगा आपके साथ। क्या हुआ, मैं एक फ़िल्म देखने गया था फोटोग्राफ।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, जी, जी। हाँ।
फ़ोटोग्राफ है या शायद फ़ोटोग्राफर है अन उस उसमें अ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। तो उसमें क्या हुआ ना, कोई अ, पीछे अपना प्रेमी बैठा होगा, तो वो अपनी प्रेमिका पे गुस्सा, "कहाँ हो? मैं बैठा हुआ हूँ, ये बैठा हूँ, ये वो।" तो मुझे इतना डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे तो मन किया मैं चिल्ला दूँ। लेकिन किसी तरीके से काबू करके क्योंकि मैं आपकी बात सुनने नहीं गया हूँ, मैं देखने गया हूँ सिनेमा, है ना। तो मैं इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। एक बार तो क्या हुआ कि अ, मैं एक फ़िल्म देखने गया हुआ था, तो मेरे पीछे जो सज्जन बैठे थे, वो फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से बात किए जा रहे हैं जैसे कि अपने घर में बैठे हों, तो मैंने उनपे चिल्ला भी दिया था। मैंने हालाँकि 2-3 बार प्रेम से बोला कि, "आराम से, आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए।" लेकिन क्या है ना ,इसके भी कहीं ए एटिकेट्स होने चाहिए, आपने पूरा थिएटर खरीद नहीं लिया, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो उसका भी एक हो एटिकेट होना चाहिए। आजकल तो जैसे कि हॉल में दिखा भी देते हैं कि प्लीज़ साइलेंट योर फ़ोन, प्लीज़ स्विच ऑफ योर फ़ोन, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा तो कभ कभी-कभार मानना है कि फ़ोन बाहर रख लेना चाहिए जिससे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अरे, हाँ! जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। और अ, देखिए इंडियन सिनेमा में अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब मुझे तो बताऊँ अगर अ, पिक्चर उतनी अच्छी बन नहीं रही हैं। अब अगर तब भी कुछ-कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं साउथ की पिक्चरें जिन्हें बाहर जाकर देखना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा लगता है। तो बहरहाल आज आपसे सारे प्रश्नों का बड़ा अच्छा उत्तर मिला, और काफ़ी अ अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया। आशा करता हूँ आपसे फिर से बात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। हाँ। हाँ। जी। जी, जी। जी।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
जी, जी।